Oui, oui, OK, donc après il y a aussi une question de volonté du coup, heu, est-ce que tu viens là pour, heu, rencontrer des gens ou tu viens là pour devenir, heu, chez marathonien ou ou heu, footballeur pro?
Ouais, l'un n'empêche pas l'autre, heu, on parle pas enfin, là je parlais pas de
Oui, certes, mais se chacun a d'autres heu, chacun a des ambitions quoi. Non, bien sûr, mais je veux dire il y en a qui se qui re rejoignent des clubs pour, heu, pour des raisons, heu, vraiment, purement heu, p purement performance, d'autres qui rejoignent des clubs parce qu'ils ont justement, heu, envie d'avoir un cercle d'amis, heu, qui qui ont les mêmes centres d'intérêt, donc ça dépend effectivement de
je parlais pas du sport de haut niveau mais heu C'est ça. Et souvent ceux qui rejoignent, heu, les clubs pour la performance, justement se font des connaissances qui viennent aussi, heu, dans le même club pour faire, heu, la même performance et ça leur crée leur petit groupe, quoi.
Oui. Oui, bien sûr donc ça facilite heu, ça facilite les rencontres et du fait que vous avez les mêmes centres d'intérêt aussi forcément, heu, il y a tout de suite heu, tout de suite des sujets et cetera, des trucs à aborder, heu, tout ça et tu penses que heu, alors tu fais beaucoup de sport à ce que j'ai compris? Heu, enfin disons une grand oui, au du moins il y en a fait une grande, heu, variété de faire plusieurs sports comme ça, heu. Il y en a que tu as arrêté et où tu continues de de fréquenter des gens par exemple?
Exactement. Ouais. Beaucoup, heu, pff, ouais, au moins 3 fois par semaine. Ouais, ouais, j'aime bien tester oui.